Ehm, e l'altra persona ti perdona e tu invece non sei riuscita a perdonare te stesso per quella cosa. Ti è mai capitato?
Mh, sì. Sì. Mi è capitato tantissime volte, anche quando ero piccola appunto, veramente avevo un sacco di problemi quando ero piccola evidentemente. Eh.
Mh-mh. <chuckles> E vabbè, ci sta.
Mi ricordo una volta, ehm, lanciai u l'anello del Signore degli Anelli di un mio amichetto che aveva questo questo appunto questo oggettino, ehm, vabbè sbaglio, lo lasciai cadere, non so, in un laghetto. Ehm, e niente, mhmm, la successiva esatto, ma infatti quello che mi ha mi ha detto subito i nostri genitori ci hanno subito detto: "Guardate che è così che doveva andare, perché anche nel nel libro, nei film succede così". Quindi era assolutamente calzante. Ehm, però la successiva ora è stata passata con l lui che mi diceva: "Smettila di sentirti in colpa", e io che continuavo a scusarmi.
<snorts> Okay. No. <snorts> Come nel film, tra l'altr <giggles> Eh, certo. Eh, sì. <chuckles> Mh-mh.
E forse la verità è che io non riuscivo a perdonare me stessa.
Okay, quindi nel senso il proprietario eh certo, quindi il proprietario ti diceva: "Guarda, non ti preoccupare", invece tu ti distruggevi per questa per questa cosa. Vabbè, è t comunque molto in linea con <chuckles> col modo in cui ci siamo raccontate entrambe alla fine, quindi sì. Però dai, interessante comunque l'anello in acqua ci sta, cioè fosse stato in qualsiasi altro luogo sarebbe stato sbagliato. Invece i vostri geni
Esatto. Esatto, sì. No, ma infatti era super calzante la cosa.
tori hanno trovato anche il modo di eh sì, anche carino comunque, nel senso tu dici: "Dai, okay, poteva andare peggio poteva cadere in un luo in altro luogo". Però sì.
No, l'ho perso nel pu nel posto giusto è andato.
Eh dai, quindi col senno di poi poteva anche essere una cosa simpatica.
Esatto, sì.
Però sì, nel senso quando capitano questo genere di cose sì, no, perché comunque anche a me capita per esempio, ehm, di non lo so, anche quando ero più piccola col mio fratello, ehm, lui rompeva un giocattolo a me, io rompevo un giocattolo a lui, e una volta gliel'ho proprio rotto per cioè appositamente, perché il punto è lui aveva questa questa statuina di non mi ricordo cosa, però era tipo in ceramica. E l e lui ehm, io la v io l'ho presa in mano e l'ho detto: "Se non la smetti la faccio cadere per terra". E lui ha detto: "Mh sì, dai, non ci credo che lo fai". E mi ha sfidato e quindi l'ho dovuto fare.
Però sì, su questo Mh-mh. Ah okay. Mh-mh. <chuckles>
E l'ho lasciata cadere per terra, ovviamente si è rotta, essendo in ceramica si è distrutta. E
Capisco. Mh-mh.

Mh-mh. Beh, cosa hai scritto di così drammatico? Nel senso, eh, se eri molto piccola, hai hai hai ah, no vabbè, non sei costretta a dirmelo, però nel senso quindi hai scritto qualcosa che non dovevi scrivere sostanzialment quindi il punto non era soltanto che hai preso il telefono di tua madre, ma che hai proprio scritto delle cose sbagliate, quindi? Okay.
E <chuckles> è molto imbarazzante. Sì, sì, parlavo di una di una mamma di un'altra bambina, ehm, e diciamo non avevo ben ben capito la situazione, ecco, e ho usato dei termini un po' inappropriati.
Okay. Mh, mh okay. Okay, certo. E quindi dopo tanti anni, nonos ma tu in quel momento poi ti sei pentita e hai chiesto scusa in quel momento oppure te ne sei pentita solo anni dopo?
No, io in quel momento a mia madre ho chiesto ma perché poi io, genio, res resami conto dell'errore fatto, ho cancellato i messaggi, ma era un momento in cui esatto, si potevano cancellare solo per se stessi, non per tutti, okay, ancora non era stata introdotta quella funzione. Quindi mia madre nemmeno sapeva perché le persone le rispondevano o le stavano scrivendo: "Ma che cosa hai scritto?"
Mh. Però gli altri li avevano letti. <laughs> Ah, ottimo. Mh-mh. <laughs> No, no, poverina. <scoffs> Quindi non sapeva neanche cosa stava ricevendo e perché. Beh, dai, okay.
Capito, quindi Esatto, lei sul gruppo si è scusata, diciamo, per a nome mio e io con lei mi sono scusata, ma proprio lei mi ha fatto una scenata che io, mhmm, non mi dimenticherò mai, giustamente, giustamente. Quindi quindi sì, mhmm, diciamo che
Beh, c'è ci sta. Mh, mh, mh.
il chiedere scusa a me non non viene semplicissimo, ma in quel caso era proprio dovuto. <chuckles>
Mh-mh.